Iya, ada yang membolehkan, gunungnya membolehkan ya, ada juga yang, eee, melarang untuk api unggun. Nah, cuman karena itu udah jadi kayak nil apa ya, nilai yang aku pegang jadi, eee, apa namanya, ya mau dibawa gunung ke mana mau dibawa ke gunung manapun ya
Oh gitu. Mhm. Heeh. <chuckles> Kirain gunungnya dibawa-bawa tadi tuh, enggak ya. <chuckles> Terbalik, oke oke oke.
<chuckles> Nggak nggak, terbalik. Itu, eee, apa, ya tetep nggak nggak kita ng aku sama, eee, timku biasanya kita nggak pernah nyalain apa tuh, api unggun gitu. Karena kan, eee, kayak pemilihan rantingnya apa segala macem itu bisa merusak juga kan. Sama, ada lagi nih prinsip lainnya nih untuk pecinta alam, jangan bakar apapun selain semangat, itu juga ada tuh.
Oke. Oke. Oh keren. Kirain tadi jangan bakar apapun selain ranting yang udah jatuh gitu, ternyata semangat ya. <chuckles>
Nggak. Semangat. Jadi kita nggak boleh sebetulnya bakar sampah bakar, eee, ranting sekalipun gitu kan. Eee, meskipun ya tadi di beberapa gunung diperbolehkan lah. Nah, jadi ternyata persoalan untuk merawat dan me iya menjaga alam tuh ternyata persoalan yang paling besar menurutku kalau kita berkegiatan alam. Padahal, eee, kita tuh eh, kononnya pecinta alam kan gitu. Itu susah sih untuk bisa kayak gitu. Pengalamanku ya.
Oke. Oke. Oke. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Oke oke. Jadi, eee, meskipun kamu, eee, kamu pelakunya waktu itu ya, kamu berusaha untuk apa namanya, mempelajari, eee, secara langsung, eee, dan me apa namanya, mengartikan alam itu lebih dekat gitu ya. Tapi ternyata, eee, banyak juga orang-orang yang seperti kamu itu tidak sadar gitu ya untuk ikut menjaga alam itu. Bahkan, eee, cenderung merusaknya gitu dengan sampah atau mungkin membakar, eee, api unggun gitu kan. Nah, kalau kamu sendiri, eee, kalau nah kalau kamu sendiri itu, misalnya nih, kamu, eee, ketemu sampah gitu di gunung, itu kamu termasuk tipe yang ikut membersihkannya atau kamu kayak biarkan aja gitu?
Mhm. Mhm. Iya, iya betul. Mhm. Mhm.

Tujuh. Iya iya. Kayak gitu. Betul betul, Kak mhm.
Nah, ge gimana nih, menurut kamu, menurut pandangan kamu, tentang adanya, eee, pemandu gunung, gitu. Kan ada tuh, pemandu-pemandu yang, eee, apa namanya, mendampingi wisatawan, gitu kan, untuk mencapai satu spot gunung, gitu kan. Tapi, mereka itu bahkan kayak, me apa namanya ya, mengklaim spot-spot tertentu. Itu bak itu termasuk merusak enggak sih, menurut kamu?
Hmm. Heeh. Heeh. Hmm, mengklaim nih, eee, apa, eee maksudnya areanya gitu, atau
Iya. Kayak, areanya diklaim gitu kan. Itu termasuk bagian merusak enggak, menurut kamu?
Hmm. Kalau, eee, kalo untuk, apa ya. Kalau untuk pengunjungnya, iya. Jelas ya kalau klaim-klaim kayak gitu, eee, apalagi kalau mim maksudnya kepemilikan, gitu ya Kak, ya? kayak klaimnya lebih heeh. sorry heeh.
Eee, misalnya nih, pemandu gunungnya itu, eee, pemandu gunungnya itu sudah me apa namanya, meletakkan barangnya. Bahwa ini adalah tempatnya dia, gitu. Sehingga orang lain, enggak bisa dirikan tenda, gitu mhm.
Oh, iya dong. Oh iya iya iya. Iya, kalau kayak gitu, Ini yang enggak fair ya? Kecuali kalau memang udah di-booking, nih. Bisa jadi ya, misalnya, ada 1 pendaki atau rombongan dia udah nge-booking, eee, apa sih. Ya, itu dengan, eee, izin resmi gitu. Eee, dari apa sih, dari eee, tugas di yang bertugas di gunung itu, mungkin itu, oke, gitu. Tapi, kalau misalnya, main mengklaim dan me menganggap itu bahwa kawasan yang kekuasaan dia. Wah, itu, bisa ini ya. Akibatnya bisa, dampaknya bisa buruk juga, gitu. Kalau klaim, mengklaim kayak gitu heeh, itu
Heeh. Oke. Berarti itu termasuk Termasuk bagian dari merusak, eee, cara m menikmati alamnya, gitu ya?
Iya. Iya dong. Jadi terbatas ya, kalau ada pendaki yang enggak enggak bisa, apa ya, ke situ atau menikmati itu, gitu ya, gara-gara dia, eee, apa, merasa berhak, kayak gitu. <chuckles>
<chuckles> Iya iya iya. Oke. Kalau gitu, eee, makasih banyak nih, atas eee, obrolan kali ini. <chuckles> Jujur, aku senang banget bisa heeh. Aku senang banget nih, bisa banyak bahas banyak hal dari tadi, eee, dengan kamu. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, di lain kesempatan!
Heeh, heeh. Sama-sama, Kak.